2 ทุ่มขึ้นไปใช่ไหมคะ? ก็คือจะเริ่ม ค่ะ
ไปจนถึงเกือบ 5 ทุ่มเลยค่ะ นั่งยาวเลยค่ะตอนนั้น
อ๋อ เคค่ะ แล้วขนมที่บอกอะค่ะ ที่เป็นของทอดที่บอกอะค่ะ มันเป็นแบบไหนคะ? ขนมถุงเหรอคะ? หรือว่าเป็น เป็นแบบไหนอะคะ? ค่ะ
อือฮึ อืม ๆ โอ้! ก็จะเป็น เป็นขนมถุงก็มีบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็จะเก็น อ่า จะกินเป็นพวก อ่า มันฝรั่ง ฮึ น่ะค่ะ
ค่ะ เคค่ะ เป็นมันฝรั่งทอดอย่างงี้ใช่ไหมคะ? ค่ะ แบบ เคว แล้ว อ๋อ โอเคค่ะ ก็เป็น ค่ะ ก็เป็นของทอดเสียส่วนใหญ่อะนะคะ แล้วก็อยากขอสอบถามอีกนิดหนึ่งนะคะ เพื่อที่จะให้คำแนะนำถูกอะค่ะว่า มื้ออาหารของคุณน่ะค่ะ นะหว่างวันเป็นยังไงบ้างคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ถั่วทอดอย่างเงี้ยอะค่ะ <chuckles> ชอบเลย อืม ใช่ค่ะ อืม ค่ะ โอ้! ถ้ามื้ออาหารระหว่างวัน 3- 3 มื้อใช่ไหมคะ? เช้า กลางวัน เย็น ก็จะทานปกติอยู่แล้วค่ะ แต่ว่า อ่า อาหารเนี่ยก็จะทานทั่ว ๆ ไป อย่างเช่น อาหารตามสั่งบ้าง หรือบางครั้ง ก็จะเป็นพวกแมค
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ
เบอร์เกอร์ พวกเนี้ยอะค่ะ กลางวันนะคะ เพราะว่ามัน มัน มันเร็วดีอะค่ะ แล้วก็ทานง่ายด้วยไม่กินเวลา บางทีเราต้องรีบเข้างานเลย อย่างเงี้ยอะค่ะ ก็จะสั่งมา อย่างเงี้ยค่ะ อืม
เบอร์เกอร์ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ก็เคย จะมี เรื่องการทำงาน เรื่องเวลา มีตัว เป็นตัวกำหนดด้วยใช่ไหมคะ? แล้ว ค่ะ แล้ว คือเคยมีการสังเกตตัวเองไหมคะว่า เวลาที่รู้สึกว่า อยากจะกินขนมอะค่ะ มันจะเป็นเพราะว่า เราเป็นนิสัย หรือว่ามันเกิดจากอะไรอะค่ะ? หมายถึงว่าเราหิวจริง ๆ หรือว่าเราเป็นอารมณ์คะ? มี มีเคยสั่ง ลองสั่ง ได้ลองสังเกตไหมคะ?
ใช่ ใช่ อ่า ใช่ค่ะ อืม ค่ะ เออ อืม <tsk>